あの、仕事なんですけど、なんかね、ちょっと、こう、なんか、ななんか、なんて言ったらいいんでしょうね。「なんでこうなの？」みたいな、「なんでこうしてくれないのかな？」とか、なんかこう、ほんとにちっさいことなんですけど、ちょこちょこストレスを感じて。ただ、それがね、やっぱり、仕事のことなので。で、私は、フリーランスという立場なので。なんかこう、受け入れる、もう、べきというかね、もう黙って、ストレス抱えながらやるべきなのか、言った方がいいのか、なんかね、ちょっと悩んでるところなんで、どうしよっかなと思ってるんですよね。うーん。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。あ、なるほど。えっと、それは、こう、人、なんて言うんですかね、仕事の、内容的なところで、こう、ストレスを感じられてますか？それとも、こう、なんか、人間関係みたいなところですか？
うん。 はい。 あ、うん。あ、もうね、完全に業務内容っていう感じですね。うん。てか
うん。 ああ。 なるほど。じゃ、それはこう、あ、もう、ここういう件を受けたくないんだけれども、こう、受けてしまうみたいなところですか？
うん。 はい。 うん、そう、そうですね。ま、ちょっと、何て言うんでしょう。と特殊と言ったらあれですけど、私が、こう、もともとね、そこの会社で、こう、従業員として働いてたんですよね。あの、パートだったんですけど、ま、ちょ直接雇用という感じで働いてて。で、今はちょっと、引っ越しをしなくちゃいけなくなって。物理的にちょっと、そこの会社で働けなくなっちゃったので。まあ、この、やることは、分かってるので、あの、ん、業務委託っていう、何て言うんですか、こう、業種業種？種類の、あの、雇用というか、あったので、それも分かってたので、「じゃあ、そういう形で働かせてもらえませんか？」という感じで続けてるんですね。で、あの、そのその、なんだろう。直接雇用をしで、働いてたがゆえに、内部のことが、多少分かってるんですよね。で、業務内容が。
うん。 あ、はい。ええええ。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 あ、うん。うんうん。うん。 ああ、なるほど。 うん。 あ、つなるほど。うんうんうん。
で、自分が働いてた時は、あの、こうだったって感じで、なんて言うのかな、具体的にその業務内容を言うと、えっとね、あの、ちょっとこう、スマホのカメラなんですけど、ちょっと、ある、ま、場所に行って、写真を撮ってきて、それを編集する、ね、っていうのが、流れがあるんですけど。割ともう、あの、カメラで撮りに行くっていうのは、そのほんとに、現地のその近くに住んでる人しかできないことなので、ま、そういう意味で、や辞めたというか、へ、できなくなったので辞めた。で、割とこの画像編集みたいなのは、全然パソコン一つあればできるので、近くにいなくても、みたいな感じなんですよね。で、その、写真の、そのね、この、撮り方とかを私がいた頃って、いえ、編集しやすいように、極力手間が、その編集をね、かからないように、めちゃめちゃ気を付けてたんですよ。
うん。 うん。 ええ。 うん。 はい。 うんうん。ええ。 うん、うーん。 うんうん。 うんうん。 あ、なるほど。 うん。 うん。 <laughs> うん。うん。うん。 な、ああ、なるほど、はいはい、うん。
で、あの、なんだろう。編集も、私もしてましたけど、その編集作業が、カメラマンの何て言うんですかね、撮り方次第で、こう、何て言うんですかね。こう、例えば、鏡の前に、例えば、立って、写真をね、撮らなきゃいけないかったら、ま前というかね、鏡を例えば、撮らなきゃいけない時に、真正面で撮らなくてもいいんですよね、ルールとしては。
うん。うん。 うん。 うん。 うん。 ええ。うんうん。 あ、その人が入ってしまいますからね、鏡の中に。<chuckles> はい。
うん、そうなんですよね。で、斜めから撮ればいいものを、「真正面で何で撮ってんの？この人」みたいな。なんかね
うん。 ああ。
それってこう、きょういうん、なんか、偉そうなこと言っちゃうと「教育ちゃんとしてよ」みたいな、「私がいた頃は言われたよ」みたいな、ストレスがあるんですよ。
うんうん。 ああ。 うん。 ああ。 なるほど、じゃあ、その、ししお仕事を、委託する時に「え、なんでこんな、手間が、たかかる。ちょっと、もう少し気使ってくれれば、もっと、作業的に楽にできるのに、そこをなんでやってくれないかな」っていう、こう、モヤモヤがあるんですね。
そう。 うん。 そう。 そうなんでで、私が、ね、いた頃は、私自身はとっても気を付けてたので、あの、つ次、自分が編集するって限らないので、自分が撮った写真をね。だから、余計に、この、誰か、私でのはない誰かが、負担をかけかかるのは申し訳ないと思ったので、現場で、と時間がかかったとしても、自分が写真を撮る時にね、ちゃんと気にしてたんですけど。なんか「ちょっと、なんか、どうなの？」って思って。で、なんで、私、ちゃんとやってたのに、こう、いざ編集の仕事をするようになったら、こんな手間がかかることを回され、で
うん。 うん。 うーん、うん。 うんうん。 うん。 ええ。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。
会社側もね、私が内部を分かってて、何がひどこのレベルが必要かっていうのが分かってるので、「ちょっと大変めなやつを回してるでしょ」って思うんですよね。
うん。 うん。 うん。 あ、もう、そこまで、見えてしまうんですね、きっと。
すすすそうなんですよ。
うーん。いや、今じゃあ、お仕事を受けられる時って、あの、こう、なんか、メールベースとかでですか？
うん。 あ、そうですね。チャットを使って、あと、ま、うーんと、なんだろう、う、えっと、その会社の、え、おななんだかそういう、ええと、な何て言うんですか、ホームページではないですけど、そういう、ネット上の、そういう管理してるものの、やつを「今日はこれです」みたいな感じで、リンクを貼られて、うあの、やるみたいな感じですね、流れは。
うん。 うーん。 うんうん。 はい、うんうん。はい。 うん。 ああ。 うんうん。 あ、なるほど。「じゃあ、これで、お願いします」みたいな感じでもう、ま、半分、こう、投げられるというか、ま、向こうとしては委託するだけなんで「じゃあこれでお願いします」っていう感じ、なんですよね。じゃ
うん。 そうですね。だからうん。 そうですね。うん。私側は、全く選ぶ余地はないです。そのタスクを。うん。
うん。 ああ、なるほど。じゃ、その、受ける前に、「ちょっと、じゃあ、内容を確認させてください」っていうことは、ちょっとできないですね。ああ。
うん。 ないですないです。うん。ないんですよ。
なるほど。で、たぶん、ご自身の、あの、技量とか「あ、この人だったら、あの、これでや渡しても、やってくれるから大丈夫だよね」みたいな感じがちょっと入ってるんですかね。
はい。 うーん。 私はね、ちょっとそれはもちろんね、言われたわけではないですけど、分かるうん、あの、感じるので、違うかもしれませんが、そんなことを、感じちゃうのと、それでね、あの、支払いが良ければいいんですよ、まだ。
うん。うん。 はい。 うん。 うーん。 うん。<laughs>
あの、おお、ね、きゅう給料というか、ま、それがね、一律なんですよね。新しく入ってきた、業務委託の方も、長年やってる方も、一律、一緒なので。
うん、はい。 うん。 うん。 ええええ。 <gasps> うん。
あの、なんだろう。頼ってもらえてる、ありがたさはあるんですよ。あの、ありがたいな、とは思いますけど。
うんうん。
こう、私がこう、気を利かせて、やればやるほど、お給料も上がらないくせに、向こうの依頼度が上がってくるみたいなところが
うん。うん。 <laughs> うん。 ああ。それはあん、それは、うん、でも、その、お給料に関しては、もう、特に、今、経験があって、何年も、あの、お仕事を続けれられているんであれば、ちょっと、そこのお給料の交渉は、あのね、すごく言いづらいというか、言い出しにくいところはあると思うんですけれど、うーん、ちょっとそこは交渉する余地は、あるんじゃないかなと思いますね。
「なんかな」って思うんですよね。 うん。 はい。 うん。 うーん、うん。 そうですかね。なんか、もう、こう、ね、あの、こんななんか、もう、ストレスね、抱えて、ああだこうだって、こう、家のね、主人にもなんか、愚痴とかを、ね、言ってるくせには、ちょっとビビりなところもあるので、なんか、いや、交渉したところで
うーん。 うん。 うん。<laughs> うーん。 うーん。 うーん。
「じゃあ、もう、それだったらいいです。他の人にやってもらえうんで」って、言われたら嫌だな、とかね。なんかそんなことも思っちゃったりして、ずっとなんかうーん。
うん。 あ。 うーん、それはでもね、そうい必ず、ちょっとね、心配な、不安な、ね、ひ一つ、不安材料の一つではありますよね。特にね、フリーランスとかでお仕事されてるとね。
そう、そうなんですよね。だからなんか怖くて、なかなか、言い出せない。だから、受け入れなきゃいけないのかな、とか、でも、いやいやでもっていうのを、何て言うんすか、この、なな、悪魔と天使じゃないですけど、このこの、気持ちのせめぎ合いみたいなのは、もう、何万年ぐらい抱えてますね。「どうしよう」って。
うん。うーん。 うーん。 うんうん。 うんうん。 うん。 あ、じゃあちょっとお給料のね、ちょっと、あの、交渉に踏み入るのはちょっとね、ハードルが高いかもしれないんで、やっぱりちょっとね、その、あの、委託内容って言うんですかね。それに、もうちょっと、気をつけてもらえると、なんかこう嬉しいなみたいな、もうちょっとこれはうん。
うん。 うーん。 うーん。 うん。 そうなんですよね。なうん。
うん。じゃ、その時に、ちょっと、あの、その、まあね、頼まれる内容を、投げてくる前に、今、このこのお値段だったら、<chuckles> このお給料、報酬に対してこれだけの、ちょっと、あの、労力はあんまり、こう、ももう少し、せうん、提出してもらうものを、もうちょっと気を利かしたものに、してもらえると、あの、助かるんですけど、みたいなのを、こう、なんか柔らかい感じで、いい言うのはどうかな、と思うんですけれど。
うん。 うーん。 うーん。 うんうん。 ああ、うーん。なるほどね。 ま、その金額、お給料のね、この、報酬の部分を上げるのが、難しいのであれば、もうちょっとそうやって、こう、なんだろう、短時間でね、できるように、配慮を願いたいというのは、言ってみてもそうですね。良さそうですね。確かにおっしゃるように、あの、なんか
うん。 うん。 うん。 はい。 うーん。 うん。
ね、「我慢ばっかりしてるってのもな」と思って、難しい。だから、ちょっとね、最近はね
うん。 うん。
前に、依頼しい、こう、う、あの、なんだろう、タスクはね、いくつで今日できますっていうのは、日々、毎日変えられるので、それをね、もう、ちょっと減らしてたんですよね、正直。ただひ
うん。 ええええ。 あ、なるほど。
もい、ちょっとね、ストレスになっちゃってたから。ただ、減らすと、それはそれで、私の、ね、おきゅ収入が減るだけなので。それはいいいいことでもないというかね。なんか、他にやることも、あったりもなかったりなので、ま、じゃあちょっと、ほんとにおっしゃった、なんかこう、助言いただいたように
うん。 うんうん。 うん。 うん。 うーん。
柔らかくね、言ってみても、ね、いいいい良さそうですね、確かに。うん、なるほどね。
そうですね。 うん。そう、それか、「あの、もうちょっと、あの、簡単な編集ができるものを、投げてもらえば、件数増やせますよ」みたいな。逆のバージョンで、言ってみるのもどうかなって今ちょっと思いました。
ああ、あ、確かに。 あ、なるほどね。ま、じゃあ、もう、ズバッとね、あの「お給料上げてください」とは難しいと思うので、違う、ほうほ角度から言うってのも確かに、ありですね。うん、ちょっと、そうやって言ってみようかなと、はい、思います。なんか、あの、アドバイスいただいてありがとうございました。
うん。 うん。 ああ。 そうです。 はい。 はい。 はい、こちらもありがとうございました。